Me conta como foi conversar com alguém sem falar a mesma língua?
Ai, olha, tentar conversar com alguém sem falar a mesma língua, é uma loucura, né. Porque você tenta e a pessoa não está entendendo nada. Mas, olha, uma vez, eu estava viajando, eu estava eu fui para Chicago, isso faz tempo, foi em 2016. É, eu fui para Chicago, e aí eu fui sozinho, né.
<laughs> Aham. Hã. Aham. Nossa, muito tempo. Nossa, era novo então.
Eu estava na faculdade, era férias de faculdade. Eu eu estava estudando no no Canadá. Eu eu fiz intercâmbio no Canadá durante a faculdade, né. E aí eu vim passear nos Estados Unidos, e aí eu queria muito ir para Chicago porque, nessa época, a gente estava estudando sobre Chicago na faculdade.
Aham. Ah legal, arquitetura de Chicago.
É. É, Chicago tem uma influência gigantesca na arquitetura.
Que legal.
É, é, porque teve teve aquele incêndio lá, um incêndio bem grande em Chicago, por isso que hoje tem a série Chicago Fire.
Hã. Ah. Tem, tem mesmo.
Né. Teve um incên teve um incêndio muito grande em Chicago, porque antigamente as construções eram muito de madeira, né, hoje muitas casas ainda são, mas os os centros assim, todos eram de madeira. Então teve um incêndio que devastou Chicago, assim, devastou mesmo.
Aham. Hum. Nossa!
Eh, e aí depois desse incêndio, eles começaram a procurar, "Ah, como que a gente pode fazer, né, construir os predinhos sem madeira, com com coisas que não não vão pegar fogo, não inflamáveis", e aí foi
Uhum. Olha muito interessante isso, né?
Exato, e aí foi aonde que eles começaram a construir nos Estados Unidos com aço, né. Então come começou, aí, começou a produção de aço, blá-blá-blá.
Hum, tá legal. É verdade, eu vejo que os prédios altos, eh, eles são feitos a armação toda em aço e não existe tijolo, né.
Uhum. É, exatamente. Exato, não existe tijolo, não tem tijolo. É, exato.
Existe apenas o aço e os os aquelas placas de gesso.
É, exato, e aí são, eh, e aí e e logo que eles começaram a construir em aço, eles desenvolveram, hã, os primeiros elevadores, também, em Chicago, nessa fase que a arquitetura estava muito, assim, eles estavam mu muito estudando pra con reconstruir a cidade. E aí, com os primeiros elevadores, começaram a ter os primeiros arranha-céu arranha-céus assim, da arquitetura moderna que a gente conhece hoje, então
Hum. Hum. Aham. Olha, legal então.
Tem mi tem vários arquitetos famosos, Mies Van der Rohe, que falava do menos é mais, tá em Chicago. Então Chicago, tem uma uma sede de arquitetura super famosa, então muita gente vai pra Chicago por conta de arquitetura, então foi a primeira cidade nos Estados Unidos, a ter arranha-céus, assim, antes de Nova Iorque, e antes de tudo, eh, depois que as outras cidades foram, né, crescendo e tal, as coisas mudaram, mas Chicago foi a primeira, assim, a pioneira. Então, tem muita coisa legal, lá de arquitetura pra ver e enfim, <clicks tongue> enfim, bom, <chuckles> já te falei um monte de coisa, né. <laughs> Mas é, eh, então beleza, aí eu fui pra lá
Legal. Aham. Mo muito legal isso, né. É. <laughs> Hã, e aí o que aconteceu?
Hã, é E aí, eu não fiquei em hotel, né, porque eu era estudante, né, o dinheiro era pouco, não dava pra gente ficar pagando hotel, assim, em dólar né, e aí eu falei vou ficar no hostel. Hum, vou ficar no hostel, vou alugar um hostel, vai ser barato.
Hã. Sim. E Hostel tem gente de todas as a as nacionalidades, né.
Tem. Tem gente de todas as nacioli na nacionalidades, assim, tem gente, eh, e aí, eu fiquei num quarto, que tinha mais 10 camas. <chuckles>
Tem. E aí? Nossa, nem imagino isso. Hum.
Eh, foi uma experiência nossa, foi uma experiência louca, assim, mas foi muito legal.
É muito, estrangeiro?
Tinha, tinha muito estrangeiro, muita gente nova, tá. Muito estrangeiro, muita gente nova, muita gente, assim, que estava viajando, né, conhecendo Estados Unidos, muito mochileira, essas coisas, assim, sabe. Hã, e aí fiquei, aí cheguei nesse quarto, eu estava totalmente apreensivo, né, no sentido de falar: "Meu Deus, como como que vai ser?".
Uhum. Aham. É, muito jovem também você era, né. 1ª experiência internacional, né.
É, de quar É. Eu já tinha, assim, viajado antes, mas com família e era bem antes disso, assim
Aham. É, eu falo, sozinha, assim, né.
e, mas sozinha era a minha 1ª, assim, e eu fiz tudo sozinho, sabe. E deu certo, graças a Deus, eu sou muito independente, graças a Deus. E aí, eu fiz e tal. Aí eu estava no quarto, estava arrumando minha mala, porque, no hostel, tem tipo uns armários, assim, tipo de escola americana, sabe, aqueles armários?
Aham. Sim, sei.
Do lado da cama, assim, aí você pode você usa um e você fecha, né, tranca, porque s você tá dividindo com 10 pessoas que você nunca viu na vida, né. <laughs> Então eu estava lá arrumando o meu armário e tal, aí começaram a bater na porta, começaram a mexer, assim, e e eu falei: "O que que está acontecendo, né, que que tá rolando?", aí eu fui ver, abri a porta, era um rapaz tentando entrar no quarto
Aham. É. Hã. <gasps> E aí?
e aí eu falava com ele, ele não conseguia falar comigo. <laughs> Fazia mímica, tal, tentava falar o inglês, que eu não entendia nada Aí Ele conseguiu lá traduzir para mim que ele estava procurando o quarto, mas ele estava procurando o quarto do lado, não era
É. Mas ele fez gesto, assim, como é que ele fez?
É, ele traduziu no celular depois, né.
Ah, traduziu no celular, uhum.
É, e aí ele era, ele ele era nascido na na França, francês né, mas ele era de família árabe, né, então ele falava o f o francês e provavelmente o árabe né. <chuckles>
Nossa, tá certo. Era Francês e Árabe, não fale ingl não falava inglês.
É, o ingle fa tentava falar, mas, assim, sabe, muito, muito pouquinho. E aí eu consegui colocar ele no quarto dele certo, enfim, e aí depois ele veio me falar comigo, falou que: "Olha, eu estou sozinho eu estou sozinho aqui, você também está", e tal. A gente acabou virando amigo, <chuckles> e a gente passou 1 semana toda passeando. Mas, assim, o inglês dele era muito difícil, assim, de ouvir. Eu não nã de entender, eu não conseguia entender, ele falava muito pouco e tal. E a gente passou 1 semana assim.
Ah, entendi. Olha que legal! <laughs> E aí E e passou 1 semana, viraram amigo pelo Google tradutor.
É, aham. E até hoje eu tenho ele no Facebook e a gente sempre se fala, assim, sabe, mas É.
Ah, que legal. Então você acha que, eh, existe como você criar um relacionamento, eh, só através do Google?
Ah, eu acho que existe acho que, assim, zi você vai começando, eh, você come consegue iniciar essa amizade, esse relacionamento, mas você começa a entender a pessoa até <chuckles> por mímicas, por gestos, assim, você começa a saber o que ela tá tentando falar, sabe? Hã, eh, então, para mim, eu percebi isso. E eu acho que você vai a começando a aprender o e o outro idioma também, então eu acho que, para iniciar, pra, né, vai dando, assim, mas você vai você vai entendendo, você vai começando a aprender, eh, eu e eu acho que dá super certo, assim.
É, é verdade. Uhum. Mas eu falo assim, eh, se for, por exemplo, um relacionamento amoroso, você acha que vai longe, sem não saber falar? O que a gente vê muito muito casal, né, que eles se conheceram na internet. E daí até casaram, mas um falava uma língua outro falava outra.
Ai, então acho que é difí Então, é, eu consigo entender, mas, assim, eu acho difícil manter muito tempo um relacionamento assim. Alguém vai ter que É, mas al alguém vai ter que se se mexer para aprender porque uma outra língua, porque eu acho que não dá para manter uma relação anos assim. Nossa, imagina você falar com o seu com o seu marido só pelo pelo Google Tradutor?
Mas vai pelo Google tradutor é isso que elas fazem, né, ou eles. Ah, com certeza. É, durante ma mas dá para se apaixonar, dá para se entrosar, né.
Dá, dá pra se apaixonar. Ainda mais que quando você está apaixonado tudo é possível, né, tudo é festa, ai vamos fazer acontecer, né. Então
É. É, com certeza. Olha, gostei muito viu, desse assunto, foi muito interessante, muito obrigada pela conversa, viu.
então acho que dá. Aham. Ah que bom, muito obrigado você por me ouvir, até uma próxima, tchau tchau.
Até, tcha